<gasps> Alors heu, ça peut paraître, heu, vraiment bateau comme ça, mais elle a un ma grand-mère est portugaise, OK? Donc disons qu'elle a un peu la main lourde sur l'huile, heu, l'huile d'olive <laughs> et en fait, heu, elle fait un riz, heu, je sais même pas ce qu'il y dans son riz, il est juste trop bon, heu! Un riz assez pâteux, mais avec un bon goût d'huile d'olive. Et franchement, je peux pas la voir cuisiner ce riz parce que ça me fait mal au ventre d'emv em em d'emblée, tu vois? Mais c'est très bon, hein! Mais tu manges pas une énorme assiette de ce riz là, parce que, heu, oui c'est très bon, mais c'est tellement gras. Bon Dieu que c'est gras! <laughs>
Oui. D'accord. Aha. <laughs> Ouais. Ah, ouais. Mouais. Ouais. Tellement gras et riche que <gasps> oh, ouais, ouais, ouais.
Et hem, les plats portugais enfin, ils ont quand même, heu, beaucoup de, bah de sauce, tu vois? Si tu vas manger, heu, je sais pas moi un poulet, bah, oui tu vas manger ton poulet avec plein de sauce. Mais bon à côté de ça, tu vas avoir des frites, hein, des frites qui vont, elles, baigner dans l'huile. Donc heu, voilà c'est du gras, sur du gras et encore du gras, quoi. Donc heu et hem ou la viande en sauce. Après, c'est divin, hein, c'est très, très bon mais heu et je sais qu'elle fait tout le temps ça, tu vois? Quand on va manger chez elle, et je lui dis: «Je suis tu veux pas faire un truc un tout petit peu plus light, hein? Juste un tout petit peu?». <chuckles> Elle dit: «Non! Il faut que vous mangiez, il faut que mes petits enfants, mes arrières petits enfants même, il faut qu'ils mangent» heu, elle me dit: «Il faut qu'ils prennent des forces» je fais: «Oh mon dieu! C'est pas possible». <laughs> Classique, la phrase classique, hein?
Mmh. Ouais. Bah, oui. Oh là là là là. <chuckles> Ouais. Ouais. Bah. Mmh. Mmh mh. Beh oui. <inhales> Ouais. <laughs> Ouais. Ben après, ouais, c'est sûr c'est bon voilà quoi, elle veut heu, c'est c'est un petit peu, heu heu, les les grands parents c'est toujours un petit peu comme ça, hein. Quand on va manger chez eux, heu, on arrive on est léger, heu, on sort de là, heu, <chuckles> on est, heu, on est souvent au bout de notre vie quoi, tellement on a mangé. Et puis, heu, et puis en plus souvent ils nous disent: «Bah si reprends en, ressers toi, tu as rien dans ton assiette», heu, peut-être qu'elle, heu, qu'elle, heu, te le dit également alors que, bah, toi c'est pour toi c'est, bah, voilà, c'est c'est correct, heu, c'est ta la portion qui te convient mais heu et c'est vrai que c'est pas toujours facile de dire: «Non», parce que, heu, bah, parfois les personnes peuvent se vexer aussi, heu, elles disent qu'on mange rien, heu, enfin ouais, j'imagine que ça doit pas être facile, heu, tout le temps. Enfin à heu, tu tu essaies quand même de de de faire comprendre aux personnes que, heu, voilà, les les raisons pour pour lesquelles tu, hem, tu réagis comme cela donc heu, donc c'est bien, quoi. C'est après vous vous disputez pas non plus à cause de ça quand même?
Oh oui! C'est ça. On roule quoi. <laughs> Ah bah là, <blows air> Oui. Exact. Mmh. Ah bah, oui. <inhales> C'est exactement. Non, c'est ça. Oui. Non, non, non, on se dispute pas à cause de ça, mais c'est vrai que tu s oui, ça reste gentil. Mais tu sais, quand elle veut m quand, heu, j'ai fini mon assiette et qu'elle veut me resservir et que je dis: «Non» elle me dit: «Ah bah, c'est que tu as pas aimé!» Tout de suite, tu sais? Elle va dire: «Ah bah, tu as pas aimé! Je sais que tu as pas aimé!» <chuckles> C'est une grand-mère écoute, mais bon. Enfin voilà, merci de m'avoir écoutée. Ça fait du bien de vider son sac, hein, pour éviter justement des petites disputes. <laughs>
Ouais, ça reste gentil? Ouais. Ah! Oui bah, voilà, ouais. <laughs> Mais <chuckles> Merci à toi.